ใช่ ใช่เลยค่ะ เพราะว่าจริง ๆ บางคนเนาะ ว่าเราพูดอะ มันไม่มีประโยชน์อะค่ะ บางสิ่ง บางอย่างเราก็โน้มนาวด้วยการกระทำดี กว่า อะไรอย่าง เงี้ย ค่ะ
อืม อา ใช่ ใช่ เห็นด้วยเลยค่ะ จริง ๆ แล้วเนี่ยเป็นวิธีที่ ที่ดีมากเลยค่ะ เพราะว่าบางครั้งอะ บ้านเนี้ยโน้ม น้าวสามี อย่างเช่น อยากให้ออกไปนอกบ้านไปทำกิจกรรมกันนอกบ้าน พูดแล้วพูดอีก ก็ไม่อยากไปมีเหตุผลร้อยแปด แต่ว่าพอเขาได้ออกไป แล้วเขาเห็นว่า ลูกแฮปปี ลูกมีความสุขอะ อา เขาก็มีความสุขไปด้วย เขาก็หลัง ๆ เขาก็เริ่มที่จะแบบว่า "เอ๊ะ! เสาร์อาทิตย์นี้มี แพลน ไหม? ทำอะไรกันดี?" ค่ะ จากที่เราต้องโน้มน้าวเขา กลายเป็นว่าเขาชอบแล้ว เขาเห็นแล้วว่า เออ การออกไปทำ กิจกรรมนอก บ้าน มันแบบทำให้ครอบครัวมีความสุข เขาก็เห็นผล เขาก็อยาก ไป อีก อย่างเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ <laughs> ค่ะ อา ๆ ค่ะ <laughs> ค่ะ อา ค่ะ อืม อืม ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ซึ่งจริง ๆ คุณบ้านว่า ครั้งแรกเนี่ยคือมันก็ยากเสมอเนาะ แบบว่ายิ่ง บิลด์ สามีอะค่ะ ให้ออกไปข้าง ที่คุณบ้านพูดอะ อันนี้ก็เจอปัญหาเหมือนกันค่ะ เพราะว่า แต่จริง ๆ แล้วเราก็แบบว่าเป็นคนน่ารักอะนะคะ แบบว่าอ้อน บอก อุ๊ย ต้องหาเสื้อผ้าให้ใส่นะ อะไรนะ อะไรอย่างเงี้ย จะกินอะไร เอาอาหารมาล่อบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา ใช่ อืม ค่ะ เออ ค่ะ อือ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ค่ะ ค่ะ โอ้ เหมือนกันเลยค่ะสามีเนี่ย คือ อาหารมาล่อ นี่คือได้ผลตลอด ต่อให้ขับรถไกลเป็น 1-2 ชั่วโมง สามีก็ยอมค่ะ ถ้าเอาอาหารมาล่อเนี่ย อืม โอ้ จริง ๆ แล้ว ค่ะ
<laughs> ไม่เหมือนใช่ไหม? <laughs> <laughs> เออ อืม แล้วมีเคล็ดลับไหมคะ? เรื่องอาหารล่อนี่ต้อง บิลด์ เรื่องอาหารเปล่า ให้เห็นภาพ อย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ ใช่ค่ะ จริง ๆ เขาก็เชื่อมั่นในตัวเราอยู่แล้วแหละ เพราะเราก็เป็นสายกินเหมือนกัน ถ้าเราอยาก กิน แสดงว่า มันต้องอร่อย เออ ใช่ อืม จริง ๆ การโน้มน้าวเนี่ย อา
อืม อือฮึ อืม <laughs> คือเขาก็มองว่า เราแบบว่ามีประสบการณ์แน่นอน กับเหมือนเป็นนักรีวิวอาหาร อย่างงี้ เปล่าคะ?
ใช่ ใช่ ถูก ต้องค่ะ เขา เราต้องรู้ใจเขาด้วยว่า เขาอะสายนี้ เขาชอบกิน แล้วก็จะบอกเลยว่าเนี่ย อันเนี้ยมัน Authentic มันไทยมาก มันไม่ได้แบบว่าเหมือน เหมือนคนอื่น เขาทำนะ แล้ววัตถุดิบเนี่ยฉันว่า ต้อง มาจาก ไทยแน่นอน เธอดูรูปสิ อะไรอย่างเงี้ย ก็ เออ มีหลัก ฐาน ใช่ ใช่ค่ะ ก็ไปเลยค่ะ วันนี้ขับรถไปเลย 2 ชั่วโมง ก็ไม่หวั่น เออ เพื่อการกิน ของเรา เออ เขาเป็นสาย กิน เหมือนกัน อย่างเงี้ยค่ะ
อืม แทบ เอ๊ <chuckles> มีภาพประกอบก็มา ค่ะ อื้อฮือ! แล้ว แล้วแอบถาม ตอนขับรถระหว่าง 2 ชั่วโมงที่จะไปถึงร้านอาหารอะค่ะ ต้อง บิลด์ เรื่องอาหารต่อไหมคะ? ให้เขามีพลังใจในการขับรถ
ค่ะ โอ้ ก็ ไม่ ไม่แล้วค่ะ อาจจะแบบว่า แต่บางทีเราก็เป็นคนขับเองด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ใช่ เราก็ยอม ฉันขับรถไปเองก็ได้ เธอนอนไปเลย อะไรอย่างเงี้ย อืม ยอมเสียสละ ใช่ค่ะ
อ๋อ <laughs> อา ค่ะ คือทุกอย่างได้หมด ถ้าตามใจเรา เราทำทุกอย่างได้หมดอะ <laughs>
ใช่ ถูกต้องค่ะ เราอะไรก็ได้ เราขอให้โน้มน้าวให้เขาไปกับเราก็พอแล้ว เพราะว่ากระเป๋าตังค์อยู่กับเขา <laughs>
อื้อฮือ ค่ะ <chuckles> เป็นการน้อมน้าว เอ๊ย โน้มน้าวแบบว่าไม่มีเขตจำกัด ไม่มีขอบเขตนั่นเอง <chuckles> ใคร? ค่ะ สวัสดีค่ะ
อา ใช่ เขา อา วันนี้สวัสดีนะคะ คุณหมวก ค่ะ